जी बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर जैसे कि मैंने बताया कि कहीं न कहीं अगर आप नौकरी से जो है व्यवसाय में आने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर पैसों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में देखिए जो चीज़ें आप मान लीजिए व्यक्ति आपने जैसे उदाहरण के तौर पर कहा कि ₹50,000 कमा रहा है। तो आज के देखिए खर्चे के अनुसार और मुझे नहीं लगता वो शायद ₹10,000 से ऊपर बचा सके। तो दस हज़ार रूपए वो कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि देखिए ₹10,000 अगर आप शायद 5 साल तक भी जोड़ोगे, तो आपके पास केवल ₹6,00,000 के करीब ही बैठेंगे। तो ऐसे में जो है मैं कहना चाहूँगा कि पहले आपको जो अपना देखिए एक एक कहावत होती है कि आपको एक बेस बनाना पडता है, आपको एक नींव रखनी पडती है। तो वो बेस बनाने के लिए देखिए केवल इस काम से नहीं होने वाला कि 50,000 आप महीने में कमा रहे हैं। अगर आप, मैं कहूँगा बीस या ₹30,000 कम से कम आपको हर महीने बचाने पड़ेंगे उस व्यवसाय के लिए। क्योंकि अगर 10,000 की जैसे मैंने देखिए अभी ज़िक्र भी करा कि अगर आपके पास समय है काफ़ी, तो फिर तो दस हज़ार बचाने से भी काम हो जाएगा। फिर आप 5 साल बाद ₹6,00,000 आपके पास होंगे और कहीं न कहीं कम से कम देखिए 15-16 लाख का आपको व्यवसाय के ऊपर लोन मिल जाएगा, जो कि स्वाभाविक है लेना। और उसके बाद देखिए कुछ मदद आपके माता पिता आपके परिवार वाले भाई-बहन भी, और रिश्तेदार भी ज़रूर करेंगे अगर आपकी उम, बातें उन्हें सही लगेंगी तो। तो वहाँ पर से तो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि अगर आपको देखिए प्लान आपका ये है कि कम से कम 2 साल में ही आपको व्यवसाय की शुरुआत करनी है, तो कम से कम ₹30,000 कहीं न कहीं आपको हर महीने जोड़ने पडेंगे, उसके बाद कहीं न कहीं चीज़ें स्थिर होंगी। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सारे पैसे देखिए जितने भी आपने जोड़े तो उसमें से कम से कम जैसे 6- ₹6,00,000 अगर आपने जोड़े हैं तो कम से कम दो लाख रूपए आपको अलग स आपके पास अलग से भी होने चाहिए जो कहीं न कहीं इमरजेंसी फंड के लिए आप रखो क्योंकि देखिए व्यवसाय तो चल जाएगा कोई बात नहीं आप शुरुआत कर लोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता की व्यवसाय को आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे में इमरजेंसी फंड काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है खासकर से व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हम्म। सही बात है। हम्म। सही बात है, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। सही बात है। हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जी, जी, जी। हम्म। हुँ, हुँ। जी। जोड़ने पड़ेंगे। हुँ, हुँ। जी, जी। इमरजेंसी फंड के तौर पर। जी, जी, जी। सही बात है, हुँ, हुँ। ये बात तो है। हम्म, समझ गया। बड़े देखिए कितने अच्छे से आपने अ, पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया है और बहुत अच्छा लगा देखिए जान करके कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। और आपने सलाह भी काफ़ी अच्छी दी है कि अगर कोई अ, व्यापार की तरफ जाना चाहता है तो देखिए उनको किस तरीके से अपनी सेविंग्स को बढ़ाना होगा, किस तरीके से उन्हें कोशिश करनी होगी कि उनका जो अ, ब जमा जो धनराशि है वो कहीं न कहीं देखिए बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो एक सुचारू रूप से एक अच्छा व्यापार जो है वो चला सकें। अ, लेकिन देखिए अ, ब मुझे ये बताइए कि अ, जब एक कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है और जब वो छोड़ता है तो देखिए उसके पास काफ़ी सारा धन जो है वो अर्जित हो चुका होता है। फिर वो ग्रेच्युटी के रूप में हो, पीएफ के रूट अ, रूप में हो या फिर कई बार देखिए छुट्टियाँ बेच के जो पैसा मिलता है वो सारा हो। तो अ, इस सारे पैसे को भी क्या उन्हें अ, इमरजेंसी फंड या फिर रनवे कैश में डालना चाहिए या फिर इसको जो है वो अपने अकाउंट में ही या फिर जहाँ पर ये जमा है वहीं रहने देना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए?
बिल्कुल।